อืม ครับ ก็คือตอนเนี้ยรู้สึกว่า เรื่องของการเงินมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ ก็อยากจะแบ่งสัดส่วนของการวางเงินในกระเป๋านี่ออกเป็นหลาย ๆ ส่วนหน่อย อย่างน้อย ๆ เดือนหนึ่ง ก็ขอให้มีเงินเก็บบ้าง เพราะว่าตอนเนี้ยไม่ได้เก็บเงินไว้เลยอะครับ ก็ใช้จ่ายในแต่ละเดือนไปเรื่อย ๆ อย่างงี้ครับ ก็รู้สึกว่า เฮ้ย เมื่อเราอายุมากขึ้น อย่างเงี้ย ควรที่จะมีการแบบ เออ เก็บเงินบ้างเป็นบางที เผื่อบางครั้งเราอยาก จะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอะ มันควรที่จะมีเงินเก็บ มีเงิน มีเงินออม เงี้ยครับ ไม่ควรที่จะไปกู้ ยื่น กู้หนี้ยืมสิน อะไรงี้ครับ ซึ่งผมคิดว่า แบบนั้นมันน่าจะทำให้เรามีเรื่องของดอกเบี้ย แล้วก็เรื่องของเงินต้นที่ต้องมาจ่ายเขาในอนาคตที่สูงเกินไปน่ะครับ ก็วางแผนไว้ในเบื้องต้นประมาณเนี้ย แต่นี้ถ้าเผื่อพูดถึงเรื่องของการแบบมีการจับจ่ายใช้สอยแบบว่าเยอะเกินไปในแต่ละวันเนาะ อย่างเช่น การซื้อของนะครับ ซื้อของเข้าบ้าน ของใช้ต่าง ๆ อย่างเงี้ย อย่างพวก สบู่ ยาสีฟัน พวกเนี้ย คืออยู่ที่บ้านมันก็มีแล้ว แล้วเรารู้อยู่แล้ว แต่บางครั้งเราก็ซื้อมาน่ะครับ เพราะว่ามันอาจจะติดนิสัยแบบชอบชอปปิง หรือว่าซื้อของมากเกินไป อย่างเงี้ย ผมก็รู้สึกว่า คือบางครั้งเงินในกระเป๋ามัน มันลดน้อยลงไปเยอะเลย อะครับ เพราะว่าทั้ง ๆ ที่ของมันมีก็จริง แต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายได้ ก็อยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ลงหน่อยอะครับ
อืม อา อืม ครับผม อา ครับผม อืม ครับผม อืม <chuckles> ครับผม อืม โอเคครับ ถ้าอย่างงั้น เอาเรื่องที่คุณพูดมานี้ก่อนเลยแล้วกัน เรื่องการที่แบบว่าชอบซื้อของเข้าบ้าน ทั้ง ๆ ที่มันมีอยู่แล้วเนาะ งั้นเอาตรงเนี้ย ผมอาจจะขอแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ อะครับว่า งั้นตอนที่เราซื้อ ก่อนที่เราจะเข้ามาซื้อเลยหรืออะไรพวกเนี้ยครับผม ลองสำรวจดูที่บ้านก่อนอีกสัก 1 รอบ ว่าสิ่งของที่เราจะ โอเค เออ ผมขอถามก่อนเลยดีกว่าว่า ถ้าอย่างงั้นน่ะ เวลาที่เราไปซื้อ เราไปซื้อเลย แบบ แบบเหมือนกับว่า โอเค มันเครียด มันอะไรแบบเนี้ย แล้วเราก็เลยไปซื้อเลย หรือว่าจริง ๆ แล้วอะ เราแค่แบบดูแล้วว่าของมันน่าจะขาด เราก็เลยไปซื้อ อะไรแบบนั้นครับ แบบมันได้มีการวางแผนไว้ไหม? หรือว่าอยู่ ๆ ก็ไปซื้อเลย อะไรแบบเนี้ยครับ
อ๋อ ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแบบว่าอยู่ ๆ เราไปซื้อมากกว่าครับ คือเราก็จำได้อยู่นะว่า คือมันมีของอยู่ในบ้านอยู่แล้ว อย่าง สบู่ ยาสีฟัน แชมพู อย่างเงี้ย มันยังไม่หมดเลย แต่ว่า อ่า สมมติตอนเนี้ยอยู่ในบ้านมันมีอยู่ 10 แพ็กนะครับ ทีเนี้ยเราก็ไปซื้อมาอีก 2-3 ก้อนต่อวัน แล้วทีเนี้ยเราก็ไปซื้อมาทุกวัน ๆ ๆ อย่างเงี้ยครับ ซึ่งก็ไม่เข้าใจความหมายว่า เราจะติดการซื้อของมากอะไรขนาดนั้น ก็ต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ลงครับ ผมว่านะ คือ อ่า การที่เราซื้อของบ่อย ๆ มันก็ดีอยู่แหละ มันอาจจะสร้างความสุขโดยให้เราไม่รู้ตัว อย่างงี้ครับ แต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกัน ก็คือทำให้เงิน เงินในกระเป๋าของเรามันลดลงนะครับ คือหลัก ๆ ก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับ
อา โอเค ครับผม ครับผม อืม ครับผม <chuckles> <chuckles> อืม โอเค ครับผม อืม ใช่